Eh, estoy en un club de tenis y y y juego tenis. Claro, no lo hago con tanta frecuencia, solo cuando me invitan, que haya algún tipo de, em, se puede decir torneo, me invitan, eh, para para dar unos raquetazos allí. Este, pero esto que me has mencionado del rebote saludable en un trampolín pequeño, yo creo que eso me encantaría. Yo voy a intentar poner en práctica primero voy a ver de qué se trata, porque porque yo sí he visto ese elemento que tú me mencionas, y básicamente, ¿cómo tendría que usarlo? ¿Es e, m montarme en el trampolín y empezar a saltar de alguna manera? ¿Hay alguna di rutina? Okey. Okey.
Ah, excelente. Sí. <giggles> Sí. Es muy es muy, sí. Sí. Sí, ni siquiera ni siquiera saltar. Ni siquiera saltar, porque al pararte tú encima de de esa lona, ella se mueve sola. Es tú solamente con el balanceo del cuerpo logras el resultado que se quiere. Ese sería una muy buena opción, revísala, investiga, y seguramente te va a gustar. Y otra cosa que yo te recomendaría es que, en vez de pronto de una de las rutinas que haces, o 2, deberías hacer algo que se llama ejercicios HIIT. Que esos sí. Esos tienen que ver es con, eh
Okey. Ajá. Okey. Perfecto. Ujú. HIIT. Okey. ¿H? ¿H-I-T?
eh, no, H, eh, E-E-T. No, doble E-T. Es son ejercicios que son cortos, son sí, eh, mira, la idea es que se hace intensamente 30 segundos de de puede ser, por ejemplo, en el trampolín, o, corriendo en el piso, o, un o si tú vas corriendo, entonces corres 30 segundos a todo, a tope, donde no puedas hablar, sino de una. Y paras minuto y medio o 2 minutos de según lo que necesites, ¿sí? Y eso lo haces 6 veces. Y ese ejercicio es suficiente para tener una buena salud, y una buena salud cardiovascular, y tener buen buen físico. Y entonces ese te daría más tiempo para hacer más pesas, que es lo que necesita la gente después de cierta edad para poder marcar, y poder tener, eh, músculos, que son los que nos dan la salud después de cierta edad.
¿H-E-A-T? Okey. Mm. De esto no conozco. Vamos a ver de qué se trata. Ajá, dígame. Ujú. Okey. Ah, okey. Okey. Ujú.